¿Por qué crees que amamos los remakes y reboots?
Mm, yo siento que es por tema, ah, depende a quién le preguntas. Si le preguntas a personas ya grandes, no sé, yo digo que el es más por el tema de la nostalgia de volver a ver algo que vieron en su tiempo a actualizado hoy en día o volverlo a ver. Y s si le preguntas a las nuevas generaciones, probablemente ni sabrán qué es el remake o reboot. Sim simplemente la van a ver y dicen: "No, ta ta está buena, está buena" y ya luego tú les dices: "S sí, pero esta no es la original, ¿sabías que la original es de 1960? Y ya ahí tú eres el idiota, ujú. El tonto, perdón, ujú. Ajá.
Ujú. <chuckles> Sí, imagino. Sí, la verdad que sí. Ajá. <chuckles> Sí. Sí, sí, claro. Eh, ¿y y tú y tú qué opinas de eso? Porque muchas veces pasa eso, no de que pues tú no conocías la versión original, pero la nueva versión te encanta y y se la cuentas a alguien, pero ese alguien te dice: "¿Sabes qué?, eh, pues, no es la mejor versión", y tú así como de: "Ajá", como lo que acabas de decir, ¿no?, de que, queda uno así como que perdido por ese sentido y y no sé, ¿tú tú lo notas mal? Por ese sentido de esas personas que que que se ofendan incluso por decir que esa versión es la mejor.
Como el snap, ajá. Mm, no. Bueno, es que a mí nunca me ha pasado, como que yo siempre cuando voy a ver una película yo solita, yo cuando veo una película siempre, siempre por no no sé si es un TOC o algo que ahí me da siempre me pongo a investigar la película en Google. Digamos que ya puse, no sé, lo que haya puesto Shrek, no sé, lo que sea, y me agarro mi teléfono y busco, ¿cuándo fue esa peli? ¿Y quiénes eran los actores y esta ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, yo solita me doy como que el: "Ah, esta es una versión nueva de esta peli, oh, okey, okey", como que ya nadie me dice como que yo solita ya me di cuenta de de las cosas.
Ujú. Sí. Claro. Oye, y y dimes.
Pero sí ajá. No, no, pero sí conozco gente que se enoja, precisamente, cuando le dicen: "Ay, me gustó más esta versión". Apenas salió una, ¿has visto la de Matilda?, la de los 90 cuando la la ni ajá, y salió apenas una nueva versión en Netflix, ¿no? Y hay gente que dice: "A mí me gusta más la nueva versión del musical", y y hay gente que se enoja: "Pero, ¿por qué?" y tú: "No". Son ay, yo tampoco yo tampoco estaría de acuerdo, pero también es como. "Pero cada quien ve y consume lo que quiera". Entonces yo, ¿por qué me voy a enojar?, si él disfruta algo y yo no, es es su gusto, es es su vida y, pues, ya.
Eh, ajá. La de antes, ¿no? <chuckles> Mira qué interesante. Sí, sobre todo eso, ¿no? Y y bueno, para una persona que que no sabe nada, o sea, que no sabe ni que es un remake, un reboot, eh, ¿cómo cómo le explicarías para que entendiera bien a qué se refiere todo esto?
Remake, eh, básicamente, eh eh, la palabra es es ta es tal como remake, rehacer, es rehacer algo que ya se hizo, que, básicamente, es tomar algo viejo, y fingir que es nuevo. La historia es vieja, pero lo vuelves a hacer, es como si Shrek, Shrek agarras, digamos que Shrek no es viejo, pero en 10, 20 años, am, ya va a ser viejo. Entonces, alguien agarra Shrek 1 y vuelve a hacer una película igual animada, lo mismo, lo mismo. Es como recos recocinar un pan para las nuevas generaciones, y y eso es remake. Y reboot, es traer de regreso toda la franquicia, como que todo empezar de nuevo, empezar de nuevo de que en re un reboot es, por ejemplo, las películas de, mm, de los de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Salió una en el 2000 con Chris Evans, em, esta, Jessica Alba y otras personas, ¿no? Y apenas hicieron un reboot que es rehacer, ah, reiniciar, lo lo reiniciaron, hicieron una nueva versión, una nueva todo, con Pedro Pascal, y o otros actores ahí. Mm, sí sé quiénes son, pero no me acuerdo sus nombres. Eso es como que la diferencia entre remake y reboot. Reboot es no precisamente tiene que ser viejo, pero quieres iniciar desde el principio, ¿no? Lo que pasa con el universo cinematográfico de DC Comics, por ejemplo, que a cada rato están haciendo reboot, reinician el universo porque no les gusta y cambian de Superman. Por eso ahorita en esta época tenemos como a 20 Supermans en menos de 20 años, ¿no? Y ya ni sabes de cuál cuál es, si Harry Cavill, o o de quién estás hablando. Ujú.
Okey. Ajá. Sí, claro. Oh, okey. Sí. Ujú. Sí. Ah, muy bien. Sí. Ajá. <laughs> Sí, claro. Es como que algo que ha ido evolu evolucionando con el tiempo, dependiendo también de la época y de la actualidad. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿A ti te gusta que hagan, pues, este este tipo de reboots que reinicien la franquicia, que hagan una nueva historia, que lo cuenten de otra manera o eso como que te quita, no sé, el sentido de volver a ver esa película, siendo que la que había visto te había gustado mucho, y ahora, pues, ya lo cambiaron todo?
Ah, yo digo que precisamente depende, to todas las mis respuestas son depende, pero yo digo que la situación es, cómo lo manejan, cómo manejan el reinicio. Si es muy bueno, o si ya llevaban mucho mucho tiempo haciendo las películas. Por ejemplo, de Marvel, cuando acabó toda la franquicia fueron 10 años, y no reiniciaron, sino continuaron desde otro punto. Pero si ellos hubieran reiniciado en unos otros 10 años, no me hubieran molestado, porque era congruente. Ya tenían muchas películas, pero con DC pasa algo diferente que se me no soy fan de de los superhéroes, pero son como los ejemplos más marcados que tengo, ¿no?
Sí. Ajá. Sí. Sí. es para un ejemplo más, ajá.
Ajá, y en DC pasan cosas como diferentes que nomás sacan una película, y ya: "No vamos a reiniciar", eh, de de dale la oportunidad, estás construyendo algo, es poco a poco, no no no en "No no funcionó, vamos a reiniciar todo otra vez", y dices: "Okey, también por eso tenemos 20 Guasones, 20 Batmans", o sea, muchas cosas en una sola, Flash también, bueno, también luego tuvieron que reiniciar por Ezra Miller, que tuvo problemas legales y también, lo mismo que le pasó a a, ¿cómo se dice?, a Marvel que, el actor de no me acuerdo cómo se llamaba, era el actor de Antman Quantumania, tampoco la vi, pero ese actor, eh, iba a ser la pieza clave, era como el Thanos del "Nuevo Mundo" de de Marvel, pero y y y hizo un delito de golpear a su esposa, violencia intrafamiliar y violencia, entonces lo arrestaron, entonces tuvieron que reiniciar a fuerza todo porque ya tuvieron que cambiar las cosas.
<chuckles> Ajá. Ajá. Ajá. Guau. Sí. No inventes, y y bueno, un ejemplo que, bueno, dices que como tal, no eres como que muy fan de estas películas, pero sin en cambio sabes sabes bastante, <chuckles> y Ajá.
Ajá. No, jum. Ah, es Ajá. Es precisamente es precisamente por eso, porque cuando la veo abro, y veo, "Oh, okey", y se quedan esos datitos ahí en mi cabeza, o precisamente porque el actor, no sé, Chris Evans, aparte de ser Camita Capitán América, ha hecho otras cosas, y ahí yo me me involucro y digo: "Oh, okey, okey, okey, pero, ¿por qué está haciendo otras cosas?", o Robert Downey Junior, o otros actores así digo: "Oh okey, okey", muchas cosas y así, así me entero, y así todo se une.
No, dime. Ajá. Ah, muy bien. Oye, y y bueno, algo en lo que tú sí, pues, te metas más como que en la historia, algo que a ti sí te guste. ¿Qué películas son las que a ti te llama la atención? En las que se han hecho como un remake, o un reboot de todo esto. de todo esto. O sea, algo que digas: "Pues, aquí, pues, sí me interesa, que cambien, o que no cambien la historia.
Uy, a mí a mí me pasó mucho con, este, mi primer remake, creo que fue Carrie. Carrie, de Stephen King, am, yo vi la versión del 2013 con Chloë Moretz, porque, pues, era mi mi año, ¿no? O sea, como que, era de mi año, 2013. Y dije: "Guau, esto es genial, ah, mucha sangre, muchas cosas, ta, ta, ta, ta, tá". Y, después, justamente, me enteré, que había una versión, que esa no era la primera versión, que había una de TV del 2000, que esa nunca la vi, porque no no me interesó, y la original del 70. Entonces, dije: "¿Qué?, ento de 70 a 80". En dije: "No puede ser. A ver, vamos a verla". Y la pasaban en cable por curiosamente la pasó Me enteré porque, vi un comercial en cable, de Golden Edge, que pasaba esas películas.
Ajá. Ujú. Sí Ajá. Ajá. Ajá.
Y la vi y me encantó. Me gustó más, la Me gustó mucho el remake en del 2013 pero era muy diferente. La vibra era muy diferente a la del 70 como que más sangrienta, más oscura, más un poquito más, sin temas de tabú. Aquí como que manejaban las cositas con En 2013 manejaban las cosas ya, con pincitas, con de que, no voy a voy a n no voy a mencionar directamente esta palabra, pero sí voy a dar como que, el guiño de que existe. Y en el 70 pues, no tenían filtro, y sí lo mencionaban directamente, así de: "Ah, ese estaba", y tú dices: "Okey".
Muy bien. Sí.
Y ya.
Y luego como que te sorprendía un poco, eh, como que antes tenían más cuidado en ciertas palabras, en donde, pues, no podían decir mucho por por la actualidad de ese entonces, ¿no? Por por lo que vivía, eh, en ese momento, este, la la humanidad, ¿no? Hoy en día, pues, como sabes, pues, ya hay mucho hay mucho lenguaje que ya, eh, que ya se puede decir Ajá.
No, de hecho, es al revés. Me pasó al revés. En el 2013 tenían como que más cuidado. Pues, yo digo que precisamente por las redes sociales, o por el tipo de ar de actores que estaban, pero tenían más cuidado de mencionar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues es como, Carrie es una alegoría, ah, hasta lo explicó Stephen King, a la menstruación de las mujeres. Y en el 2013 tenían más cuidadito de hablar ciertas cositas, del cambio, ese cambio que pasa, ¿no?, eh, tenían más cuidado. Y en el del 70 no. El del 70 era todo casi sin filtro. Y era muy, todo así. Estaba John Travolta, actúa en esa peli. Y es de las pocas veces, que vi a John Travolta, agresivo cuando era joven. Ajá.
¿En serio? Ajá. Sí. ¿En serio? Guau, eh, y esas entonces estas películas como de terror son son las tuyas, son tus favoritas.
Mm, no, pero ese era como que el ejemplo más marcado que que tenía. No, porque las películas de terror ajá, yo soy cobarde, yo yo yo sí y yo no puedo. Yo tengo que verla de día o con alguien, porque si no me voy a estar friqueado todo el día de: "Hay algo atrás de mí", entonces no.
Okey, para ti, ¿no?, ajá. <chuckles> Okey. <chuckles> Sí, sí, sí. Okey.
Ajá.
Entonces ¿crees que pesa más como que la nostalgia o la comunidad de ver algo conocido? ¿Y por qué?
Am, ¿de ver algo conocido o la nostalgia? Ah.
Ujú.
Yo creo que la nostalgia pesaría más porque es como cuando Disney sacó todos los live action de películas que ya habíamos visto, animadas
Ujú.
como El Rey León y Dumbo, la Dama y el Vagabundo, Cruela de Vill y más cosas así creo que pesó más la nostalgia de ver algo que había visto animado cuando era chiquito a verlo en vida real, porque hay cosas que no te imaginas. bueno, el Rey León sí te lo imaginas en vida real, pero hay cosas que no no llego a dimensionar como son en en la vida real y creo que pues hay más la la nostalgia que que el confort de de algo que ya conoces. Entonces ujú.
Sí. Sí, claro. Sí, sobre todo esto, y. ¿Y si pudieras elegir, como que un remake perfecto para ti? No sé, de alguna película, que todavía no le hayan hecho un remake. Que todavía, como que es antigua. Eh, ¿cuál sería? O sea, ¿qué qué quisieras ver hoy en día, con la modernidad que existe? Este, una película que digas: "No, esa me gustaría verla hoy en día, pues, siendo remake".
Ah. Am, es que también, eh, hay un problema con los remakes. De que, no puedes hacer todas las películas viejas, remakes, porque algunas hablaban de temas, que eran más como que en Es difícil adaptarlo a un nuevo mundo. Por ejemplo, a mí se me ocurriría, el Ciudadano Khan, que habla precisamente, del amarillismo. Cuando el sistema de periódicos, cuando los las editoriales gobernaban el mundo. Pero ahorita, sería muy difícil, pasarlo a una era digital, porque 1, ya no leemos periódicos, eh, físicos. Eh, y aunque leamos noticias en internet, hay muchos portales en internet, y no es como que, 1 sólo, domine el mercado. Entonces, eso creo Esa peli, a mí se me haría imposible, pasarla a un remake, hoy en día. Porque, no. Es era importante. Y era algo en su época, que era como escándalo, porque, ¿cómo una editorial, es dueño de toda la información?, ¿no? El Times, o algo así. Y era creíble. Pero ahorita ahorita, ya no. Ahorita sería muy difícil. Y también está, esta de, ¿cómo se llama? Casablanca. Casablanca, también tiene este sistema de la guerra, de los nazis, y del amor prohibido, y cosas así. Pero ahorita, hay muchas películas de guerra. No se siente real, no se siente Se siente como más una parodia. Que creo que ese es el problema, que caen casi todos los remakes, de que se tome en serio como remake, y no caiga en parecer parodia. Que dices: "Ay, qué bonita parodia". "No era parodia. Estaba haciendo película". Y y es eso. Sí.
Ujú. Ujú. Sí. Sí, claro. Bello. Claro. Sí, claro. Ajá. Ujú. <laughs> Rayos. Como que le pasa mucho, a algunas películas, eso ¿no? De que, pues, su intención era como que, eh, hacer la película remake, pero ya muchas personas lo-lo toman como una parodia. Y es como que algo que que que no era el propósito ideal. Pero, no sé, <tsk> por ejemplo, eh, una pregunta que quería hacerte, ¿crees que tiene más peso, eh, ver como que una película de antes, pero, am, ¿como que la original? O una película de ahora, haciendo remake. Es como que Por ejemplo, una persona, eh, ¿cuál elegiría ver? Una una persona, que no haya visto ninguna de las dos, ¿elegiría ver una película, como que la original? ¿O elegiría ver, como que la actualizada? ¿Qué qué qué crees, que elegiría a esa persona?
Ajá. Si la persona, es una persona adulta, quizás, sí se esfuerce más, por ver la la original. Si es una persona joven, eh, precisamente, porque algunos de los remakes son en blanco y negro, o con subtítulos, o no está doblada, o el doblaje es muy feo, por la época. Va a preferir la versión actualizada. Sí. Yo yo opino, que esa sería mi mi conclusión. Depende, qué persona le des, para escoger. O precisamente, también, hay hay jóvenes, que prefieren ver lo viejo. Y hay viejos, que ya están Ah, bueno, no viejos, pero hay personas ya mayores, que ya están cansados. Sí, no quería decirlo así. Hay personas mayores, que ya están cansadas. Y es un poquito de esfuerzo, ver una película subtitulada. Quizás en blanco y negro, no, pero subtitulada, ya es como un esfuerzo extra.
Ujú. Sí, claro. Ujú. <laughs> Los viejos. Ajá. Ah, muy bien. Pues, muchas gracias por platicar conmigo. Te agradezco por tu tiempo, y pues, hablamos en otra ocasión, ¿vale?
Okey. Hasta luego. Bye.
Hasta luego, que estés muy bien, bye.